Эм, знаешь, э, мне кажется, что вот если ты совсем не знакома с готовкой, а то вот есть прям некие азы, которые тебе сильно упростят жизнь. Ну да. А, я бы сказала, что первое, что тебе нужно освоить, это, э, яйца во всех возможных вариантах. <chuckles> Они уже, да, спасут тебя <laughs> во многом.
Допустим. Ага. <chuckles> Это ж это уже, да, что-то, это уже вперёд. Да, мгм.
Да, это уже что-то, потому что это отличный завтрак, и обед, и ужин, а и не ингредиенты в куче блюд.
А можешь рассказать, допустим, вот какие-то вот очень интересные з завтраки, да, вот с помощью всех видов яиц? Вот самый любимый, допустим.
Э, слушай, ну вот у меня, например, 1 из любимых вариантов- это омлет с чем-нибудь. Э, то есть когда ты взбиваешь, э, яйца с капелькой молока, сливок, да и просто так, если у тебя ничего нет, а дальше, э, заливаешь ими на сковородке, что у тебя, так сказать, в холодильнике завалялось. Э, то есть есть там кусочек <chuckles>
Мгм. И что, допустим, у тебя зав зава за завалялось чаще всего в холодильнике?
Кусочек лучка, кусочек перчика, кусочек помидорки, кусочек, я не знаю, сырка, колбаски, что угодно. <chuckles> И вот это за А даже вчерашний, м, там, если осталось несколько макарон или паста тоже, э, или немножко у тебя крупы осталось, да, там, ну, вернее готовой, да, там, гречки, риса, э, ш
Как вкусно звучит. <laughs> Тоже можно, да? Мгм. Поэтому омлет, вот это вкусно, да, вот это, э, 1 опция яиц, да, вот сделать омлет и использовать что-то, что есть в холодильнике. Почему бы и нет, это вкусно, да. Мгм. Как по-другому ещё можно я я яй яйцо приготовить?
Да. А есть Э, ещё очень <chuckles> Да-да-да, есть ещё очень классный способ, э, который я, э, узнала у именитого повара, а, как делать правильные яйца всмятку.
А! Даже так? А это как это? Просто когда ты, вот расскажи, вот как это- всмятку?
Э, вот. Это когда у тебя, э, желточек такой, э, мягкий, да, и ты разбиваешь яйцо и ешь его ложечкой.

А, ну, на самом деле, э, яйцо- это же ещё, м, прекрасная, знаешь, а, заливка для всего, потому что она прекрасно всё держит.
М может, можешь поделиться?
Вот поэтому я да-да-да, я для тех, кто, э, только осваивает готовку, очень порекомендовала бы освоить всякое, м, запекание. Э, вот знаешь, звучит вроде бы сложно, а а на мой взгляд, это гораздо проще, чем жарка, потому что в жарке много нюансов: что ты там жаришь, на какой температуре, как. А запекание- всё засунул в духовку <chuckles> и через некоторое время вынул. <chuckles>
Мгм. Н-да, это получилось очень вкусно.
Совершенно верно, ам.
А вот, допустим, вот про вот эти, м, техники, да, вот, э, для которые н ну, вот, допустим, какой-то новичок, но он не знает, как готовить. Вот что ещё без яйца, допустим, можно что-то такое взять очень простое, может, есть какой-то у тебя рецепт, чтоб вот ты приготовишь, это так просто, это так нереально вкусно, да, даже не сравнится с какими-то там очень сложными рецептами, которые не всегда могут получиться, да? Уже то очень простое, но очень вкусное.
Э, ну, а, для такого новичка я, например, а, посоветую приготовить омлет в чашке.
Мгм, как это интересно звучит.
Это берешь яйцо, разбиваешь его в чашку, мэ, в ну, может быть, в мисочку такую, взбалтываешь и кладешь туда пол-ложечки майонеза.
Как это? Да, м. Но яйцо с яйцом? <laughs>
А потом эту и, да, а потом эту чашку ставишь в микроволновку. Даже если у тебя нет плиты, у тя получится великолепный омлет.
Очень вкусно, да? А что можно, допустим, вот на этот готовый омлет что-то добавить, что-то вкусное или, э, допустим, или его даже и так вкусно есть, или, может, ты что-то добавляешь, вот когда, если такое готовишь?
Ты знаешь, э, он не поднимется в микроволновке, если, э, туда что-то добавлять, поэтому там в микроволновку стать ставишь только яйцо с, э, капелькой майонеза, а, э, да, а после ты уже можешь туда добавить всё, что хочешь. Э, не знаю, свежие помидорки, хлеб, э, сыр, и это будет вкусно.
Мгм. А после? После можно что-то добавить? Мгм. А есть какие-то ещё вот, э, допустим, м, какие-то вот техники, да, которые вот этот шеф-повар тебя научил, даже не про яйцо, допустим, может, и у тебя даже есть, может, какая-то книга, в которой ты научилась что-то такое, чего бы никогда в жизни бы не знала, что такое может сущь существовать.